Uhum. É, então, mas aí, sei lá, eu eu eu tô precisando de uma de uma de uma pegada mais, sei lá, mais Tiradentes assim, sabe, <chuckles> umas cachoeirinhas. Pois é, eu já já
Fernando, como foi? Ah, legal, também. Araras, sei lá, pega o Airbnb com piscina.
É, já curti essa vibe também, mas, eh, eu acho que o o que eu estou precisando mesmo é isso, tipo, descansar, desconectar total, desligar, offline, sabe, status offline, e e não ser incomodado para nada e curtir e acordar, tomar aquele cafezinho pretinho, que é quase Minas lá, né? Então, eles são quase mineiro, aquele cafezinho coado, aquelas coisa.
Aham. Boa. É. Aquele café bonzão, com um pão de queijozinho lá de Minas.
Pois pão de queijinho, aquele queijinho coalhado, pô. Enfim, acho que é disso que eu tô precisando e aí, <clicks tongue> eu preciso de tempo.
É. Acho que você tem que tirar pelo menos uns dias quando você for pra lá ou quando você estiver, eh, em Portugal também, né, você
Pois é, você acha que que dá? Para, tipo, nessa próxima viagem tentar, tirar uns 3, 4 dias pra pra curtir essa vibe, assim.
Ah, tira uma semana: "Ó, gente, dá licença, um beijo pra vocês, tô indo, tá. Daqui a pouco eu volto".
Ela até tinha comentado com a minha esposa que eu que, assim, não tô afim de levar minha filha para lugar nenhum. Então, eu queria pegar, assim, pegar um lugar, tipo, esse, e falar: "Olha, a gente a gente estava longe, né, gente estava em Portugal. Agora a gente tá aqui, o endereço é esse, quem quiser, boa sorte".
Hã. Aham. É. É, boa. Pra você também não ter que ficar na casa que você tem mais liberdade.
Pois é. Porque, senão é, eu vou estar de férias e vou ter que ficar e depois ainda sou obrigado a ouvir: "Ai, você nem veio aqui em casa". Falar: "Amor, eu atravessei um continente e você não veio atrás de mim, por quê? Eu facilitei tua vida".
É. A eu que tenho que é, exato.
Né?
Então acho que você dá você vai dar um pouco de liberdade demais, né, também, mas tudo bem.

Exato. Eu falei pra ela, falei: "Cara" a gente é do Rio de Janeiro, né, aí eu falo falei para ela, falei: "Cara, pô, vamos alugar um um um pegar um chalezinho lá no meio de Ilha Grande que só dá pra ir de barco, sabe, que nem pega a internet". Aí pois é, então, como é que faz isso com a neném
Aham. Não dá pra É. E a neném? <laughs>
Não dá se bem que o alimento da neném vai estar lá, né, o têtê vai no no ar.
Mas assim, pra pra chegar em Ilha Grande é complicado, não?
Pois é, cara, é.
Você pega aqueles speedboat lá não, sei lá.
Tem, exatamente, o que é, os eu jamais iria botar minha filha no speedboat recém-nascido.
<laughs> Então balança muito é meio
Não, e caí da água, Deus me defen
Deus me livre! Já pensou? Tem aquele que é mais devagar também, né.
Nossa. Sim, sim, tem tem algumas possibilidades. Tem aqueles aqueles que sai de hora em hora também pra mas aí vai sempre pra Abraão, e Abraão é um saco, né, é mais fácil ir
É, Abraão não é tão legal quanto outros lugares.
Pois é, aí, é melhor, eh, sei lá, pega u uma praia de Palmas da vida que tem um um uns campinzinhos, tem uns Hoteizinhos lá. Enfim, mas nesse ano eu acho que não vai rolar, mas, cara, u 2027 eu tenho que fazer alguma coisa desse jeito, porque senão eu vou ficar doido, sério mesmo. Eu eu preciso de um tempo de descan
É. Vai pra um Búzios quando você estiver lá, pelo menos um pouco, assim.
Pô, mas Búzios, cara, Búzios no verão, não é le eu pô, Búzios é aquele lugar, tipo, primeiro que eu não gosto da praia de Búzios.
É impossível, né. Não gosta? Por quê?
Não, não gosto. Eh eh, eu gosto de Búzios, eu hã. Mas Búzios, eu ia muito para Búzios solteiro, réveillon em Búzios, carnaval, às vezes, em Búzios, então assim
Ah, mas tem umas praias que se você ficar num hotel que tem aquelas meio que praia particular, assim
Sim, tem umas prainhas privadas e tal, e
é, tipo aquele acho que é